En fait dans le fond, c'est c'est peut-être, heu, le, heu, l'homme, l'adulte en grandissant qui s'impose des barrières qui, heu, qui qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être que, heu <chuckles>
Mmh. C'est clair. C'est vrai. Et c'est ça et moi je me dis c'est pour ça, je me dis je veux En fait, moi j'ai commencé à m à voyager, j'avais 19 ans pour la 1re fois de ma vie où je prenais l'avion sans mes parents. Après j'ai fait plein de voyages et ça m'a complètement changée et en fait je me dis: «C'est ça, c'est ça que je veux donner à mon fils», tu vois? Ce ce tout tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu, heu, partager, les expériences, les les rencontres et cetera. Parce que pareil, quand je te dis: «Je voyage avec mon fils», c'est pas «je vais, heu, dans un hôtel tout inclus, heu, 4 étoiles», tu vois? <chuckles> C'est vraiment, heu voilà
OK. Oui bien sûr oui, c'est un vrai voyage où il y a de la découverte et d'accord oui je vois.
Et c'est ça. Et du coup, heu, tu vois on a enfin je on a par exemple là pour le coup on a grimpé une montagne et et on l'a fait, tu vois? Et franchement même moi j'en ai vraiment eu c'était difficile pour moi, tu vois?
D'accord et lui, il était là sans problème, il t'a suivie, heu, coûte que coûte.
Il a mais il sait mais, je lui courais après! <chuckles> Je te promets. Pour le coup je c'était mais bon, après voilà, il est tu sais, c'est comme tous les enfants, ils aiment pas marcher mais dès que tu le challenges un peu et en fait c'est ça j'ai, je me dis si c'est ce que j'aime que de le vraiment lui ouvrir, heu, l'esprit mais sur plein de choses, tu vois?
<laughs> Super. OK, beh, heu, c'est et c'est tout à fait, heu, louable et heu, et c'est même une très bonne chose. Je pense que, heu, heu, à travers ton récit, en tout cas je ne te connais pas, mais à travers ton récit tu as l'air d'être, heu, très impliquée dans ta vie de famille et dans ton rôle de maman et c'est très agréable à entendre et heu, et voilà. Donc heu, donc en tout cas je en tout cas je te remercie vraiment pour ça.
Mmh mh. J'essaye. Mmh mh. J'essaye. Et tu vois pour répondre à pour répondre à ta question de comment trou hem, aider son enfant à trouver son indépendance, pour moi c'est ça: l'accompagner, ne pas faire à sa place mais lui do l'accompagner en lui donnant les clés que nous on a mis, heu, des années à acquérir, quoi.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bah, tu lui quitte à quelque part c'est le paradoxe est est est marrant puisque d'une certaine manière tu le tu ne le brides pas du tout, donc du coup, beh tu tu ne le tu ne l'enfermes pas et heu, d'une autre manière tu le au contraire tu l'aides énormément. C'est le paradoxe est marrant, finalement.
Mmh mh. <chuckles> J'essaye en tout cas, c'est la mission c'est la mission que je me donne. <laughs>
En ne le pro en ne le protégeant pas trop. <chuckles>